ใช่ ใช่ค่ะ เราตื่นเช้า เหมือนเราตื่นสายอะ คือความรู้สึกนั้นเลยนะ ปก ตื่น 05:00 เหมือนเราตื่นแบบ มัน มันจะ มันจะ มันจะ 06:30 จะ 07:00 แล้ว อะไรเงี้ยค่ะ เออ เออ เพราะว่า เราอยู่ภาคตะวันออก ใช่ไหมคะ พระอาทิตย์มันขึ้นเร็ว เออ ใช่ค่ะ มันก็เลยแบบ เออ เหมือนได้เวลาชีวิตกลับ กลับเข้ามาอะค่ะ อือ
เออ เออ เออ ค่ะ อ๋อ อืม ดีค่ะ
ใช่ เออ แล้วฝั่งนั้นน่ะคิดว่า เออ ไม่ ไม่ต้องจำ ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางแบบเราก็ได้ แบบ คิดว่าการเดินทางไหนของคุณที่แบบเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณบ้าง? แบบเล็กน้อยก็ได้ค่ะ
อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อย่าง
อืม
อืม น่าจะแบบว่า ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบการไปเที่ยวมากกว่าอะค่ะ แบบได้ไปเจอประสบการณ์อะไรใหม่ ๆ แบบว่าวัฒนธรรมหรือว่าคนใหม่ ๆ ที่แบบ เอ่อ สังคมใหม่ ๆ ที่เรา มันต่างจากเดิมที่เราเคย เคยอยู่ อะไรอย่างเงี้ย อา อย่างเช่น แค่ แค่แบบว่า แค่เปลี่ยนจังหวัดอะ ค แค่เที่ยวในประเทศอะค่ะ แบบแค่ แค่เปลี่ยนภูมิภาค อะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็จะไปเจอวัฒนธรรม หรือว่าไปเจอคนที่มันไม่เหมือน ไม่เหมือนกับในชีวิตประจำวันที่เราเจอแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ บางที บางทีเราเห็นแบบ <tsk> ชาวบ้าน หรือว่าเด็ก อะไรอย่างเงี้ย ที่ ที่เราไปเที่ยวอะ เขารู้สึกว่าแบบ เขามีความสุข
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม ๆ อืม อืม ๆ เป็น อืม อือ อือ ๆ อืม อืม
ง่ายมาก ๆ เลยอะ ใช่ แบบแค่เรื่องนิดเดียวแบบว่า "เออ ทำไมเขาดู เขาดูแฮปปีจังนะ?" อะไรอย่างเงี้ย เออ ซึ่ง ซึ่งมันก็ เออ กลับมาคิดอะว่าแบบว่า "จริง ๆ คนเราก็มีความสุขได้ง่าย ๆ เหมือนกันเนาะ" แบบ อะไร อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ง่ายจัง อืม อืม ฮ อืม อืม อือ อืม อ